Oh, berarti kurang lebih sama kayak ini, ya, kalau Isyana sekarang kan itu lagi ini kan, lagi ke rock-rock-an gitu kan? <laughs> Rock-rock-an nggak, tuh.
Betul betul. Bahkan si Isyana, tuh, ini tahu aku pernah juga, Kak, ke apa, show-nya Isyana, waktu dia mau launching, eee, lagu barunya dia kalau enggak salah judulnya Ada-Ada Aja, itu aku dia sempet tur ke Semarang, pas itu aku masih tinggal di Semarang ya. Terus aku datang, tuh, eee, ke acaranya Isyana itu, bener Isyana, tuh, udah enggak kayak Isyana dulu yang kita kenal dia lagu pop, pop-pop mellow gitu, bener-bener teriak-teriak rock yang, waw waw waw waw, gitu. Bener-bener gitu. <chuckles>
Yang melow-melow pop gitu, kan. <laughs> Yang nge-scream banget gitu, ya?
Iya, screamo, dia udahan.
Wah itu tapi apa, sih, hal yang membuat, Abang, kayak, wah ini menarik banget, nih, eee, ternyata, tuh, lagu-lagu indie di Indonesia ini apa ya, ternyata enggak seburuk yang kayak aku pikirin gitu, kenapa, tuh, tiba-tiba, Abang ,beralih ke bisa mau mengeksplor lagu-lagu indie Indonesia, gitu?
Karena mungkin kalau menurutku, aku kebetulan anak yang, eee, cukup cukup memperhatikan lirik ya, Kak, jadi aku melihat bahwa lagu-lagu ya betul, jadi aku melihat lagu-lagu indi, lokal kita punya, lagu-lagu band indie kita itu, eee, liriknya bagus gitu, Kak, liriknya itu enggak yang melulu soal cinta, enggak melulu soal patah hati gitu, jadi topiknya itu banyak gitu loh, Kak. Mulai dari politik, mulai dari, eee, hal-hal kayak contoh arti uang untuk kita gitu loh, terus, eee, trauma masa lalu, banyak, deh, gitu. Dan menurutku lirik-liriknya lagu-lagu popindo, itu lebih lugas dan tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu banyak dipoles sehingga terlihat manis gitu loh kak, kalau bahasa Inggrisnya
Oke dalem banget berarti, ya, Bang, ya? Wah. Bener. Bener banget. Ya, memang apa adanya, gitu, ya.
Betul betul. Lugas, apa adanya, nggak kebanyakan sugar coating gitu kalau bahasa Inggrisnya, gitu.
Oke. Iya, sih, bener bener bener. Cuman kalau dari yang aku nangkepnya kan kan, Abang, bilang itu pemerhati lirik lagu banget gitu kan, bagian lagu atau lirik lagu mana, sih, yang kayak, Abang, ngerasa kayak apa, kayak, ngingat atau denger 1 lagu kayak langsung aku kebayang suasana konser, gimana aku loncat-loncat untuk nyanyiin 1 lagu itu atol atau dengan orang-orang di sekitar gitu, lirik lagu apa nih, Bang? Yang mengingatkan, Abang, dengan suasana itu, gitu, Bang?
Betul.

Bang, ngomongin konser atau festival, lagu apa sih yang langsung Abang kepikiran dengan kata-kata konser atau festival gitu Bang?
Ya. Oke. Ada nih satu lagu dari Lomba Sihir, judulnya "Semua Orang Pernah Sakit Hati," itu. Itu salah satu lagu yes, <laughs> itu salah satu
Wah, dalem banget itu ya? <laughs> Oh, lagi ngalamin atau gimana ini?
Enggak sih. Eee, tidak sedang fase galau, cuman memang kebetulan lagunya, eee, ear-catching buat aku, kayak, eee, aku gampang banget nangkepnya, dan itu menarik sekali buat aku. Dan itu adalah as, eee, titik mula, awal mula akhirnya aku banyak explore lagu-lagu, eee, indie lokal, gitu Kak.
Oh enggak. Oke. Kalau boleh tahu, apa tadi judulnya Bang?
"Semua Orang Pernah Sakit Hati," oleh Lomba Sihir. Nama band-nya Lomba Sihir.
Oke. Oke oke. Aku pernah dengar sih Lomba Sihir ini beberapa kali di radio, cuman yang aku dengar itu yang kayak, "Selamanya," "Sofa" dan "Hati dan Paru-Paru" kalau nggak salah. Nah, itu sih yang aku pernah dengar. Cuman yang aku yang Abang bilang tadi mungkin bisa aku dengerin ya? <chuckles> Menarik menarik. Terus kenapa tadi, hal, itu yang bisa mengubah, eee, banyak hal di hidup Abang tuh Bang, kenapa tuh Bang? Boleh ceritain nggak sedikit sama aku. Eh, banyak boleh juga sih.
Ah, iya Iya. Iya iya iya, betul. Iya bener, he benar benar, dicoba aja. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau sampai mengubah hidup juga enggak, cuman, itu tadi memang, eee, awal mula, akhirnya aku suka buat explore musik-musik, eee, band indie tanah air, itu dari lagunya Lomba Sihir, yang "Semua Orang Pernah Sakit Hati." Eee, nggak ada alasan yang personal atau emosional sih sebenarnya. Kayak ya, memang lagunya bagus dan aku suka dan enak didengar aja, gitu. Terus, ya udah dari situ akhirnya aku banyak mulai dengerin lagu-lagu indie kayak, Hindia, terus Feast, terus a hmm. Bahkan aku sempet explore ini Kak, lagu rock, eee, slow rock yang, eee, vibes-nya kayak Pink Floyd, tapi Indonesia punya, kalau bukan-bukan, kalau Kakak tahu The S.I.G.I.T. Itu aku suka banget juga.
Mmm, iya itu enak sih. Gimana tuh Bang? J-Rocks? Ah.